OK. Moi, je,. Bah, oui, ça a l'air de te faire mais je sais pas, j'avais l'impression, quand je regardais des vidéos, que c'était assez complexe, enfin on voilà, fallait faire plusieurs manip et tout, mais
Mais sinon c'est plus simple, hein. Ah non, du tout, du tout, du tout. C'est vraiment très simple, je te dis en plus il te faut si tu la seul so q chose qu'il te faut, c'est un un robot assez puissant parce que tu sais, les les noix et les noisettes c'est dur, en fait, hein.
Ouais. Ouais, oui, c'est assez dur à mixer, ouais. OK..
Exactement, mais, ce qui ce qui est bien, aussi p et ce qui facilite le mixage, c c'est que tu mets les mettre à tremper la veille, par exemple. Tu vois?
Mmh mh. D'accord, OK.
Tu mets tes amandes ou tes noix à tremper la veille et quand tu vas les mixer, elles auront déjà un petit peu ramolli et ça sera plus facile à mixer.
Mmh mh. OK. Non, bah bah, j'essayerai, du coup, je je je le note dans ma tête, j'essaierai de le le faire assez rapidement.
Ah bah oui, écoute, heu, tu devrais essayer parce que franchement, c'est super simple.
Ouais, autant autant essayer, mmh. Ouais, n c'est mais c'est c'est vrai que ces choses-là, heu, on on n'y pense pas tout le temps, mmh.
Mais la qualité, je te dis heu ouais. Et je te dis mmh, et tu pourras m tu peux même rajouter du miel, aussi, il y en a qui aiment bien sucré donc heu, il y en a qui rajoutent
Oui, il y en a qui oui, j'avais vu qu'ils rajoutaient pas mal heu, de choses. Bon après c'est selon le goût de la personne, donc heu, ouais. C'est vrai, ouais.
Exactement, et puis tu sais, heu, après tu peux le faire nature et rajouter le miel juste au moment te de te l te le servir, aussi, hein.
Mmh mh.